Ma guarda, sì e no, nel senso: in casa nostra si è sempre cucinato tanto, però non c'è mai stata una pars una persona, tipo non ti potrei dire magari mia nonna che c'ha trasmesso questa passione spropositata per la cucina; è diventata una tradizione quasi più, uhm, quando eravamo già grandi, più che quando eravamo piccini.
Sì. Certo. Okay.
Quindi eravamo abbastanza adulti da poter partecipare in maniera attiva e volenterosi dal voler passare una giornata insieme.
Ah okay, quindi Attiva, sì, sì, sì. Okay, quindi cioè, diciamo un un una specie di di di interesse, passatempo di di famiglia, ecco. Ma par partecipano anche i i maschi, che di solito magari sono meno <chuckles>
Esatto, esatto. Sì, assolutamente, no sono i più competitivi, figurati. <chuckles>
Ah ecco. Quindi ah, sono della del della fazione, ehm, chef super organizzate e super, come dire, maga ma
<chuckles> Ma guarda, all'inizio non te ne non ti dico neanche, perché mio fratello, lui si è appassionato tanto alla cucina nel periodo della pandemia.
Okay, come t come tanti. <chuckles>
Esatto, quindi c'era molto più tempo, però lui non è che si sia appassionato del dire: "Faccio un piatto di pasta", no, lui si è appassionato di panificazione.
Certo. Ah okay, <chuckles> quindi, uhm
Quindi argomento estremamente complesso. E e e da buon uomo, uhm, puoi immaginare, ehm, la quantità di pentole, padelle, piatti, cucchiai sporchi che ci fossero ovunque.
Sì, sì, sì, sì. Ah ecco. <chuckles> Chi pulisce? <chuckles> E
Poi non ti parlo della farina, ringrazio che nessuno da noi sia celiaco perché se no probabilmente non sarebbe sopravvissuto a quel periodo storico.
Mh, bene. Uhm, perché? Su to okay. <chuckles> Ma quindi quindi era uno di quelli che contribuiva alla alla sparizione del famoso lievito di birra, che <chuckles> che che veniva a <chuckles> acquistato in in quantità industriali. Mhmm, ma, ehm, ecco, da questo punto di vista, uhm, tu per caso hai notato proprio la differenza tra il modo di cucinare, appunto dei di mhmm, de della parte femminile della famiglia rispetto a quella maschile, anche sulla scelta dei dei piatti; nel senso che noi parlavamo di piatti casalinghi, ecco a volte può capitare che gli uomini cerchino invece cose un po' più ricercate, un po' meno tradizionali?
Assolutamente sì, sì, sì, sì. <chuckles> lui era proprio lo standard. <laughs> Mh-mh.

Con molta, molta cautela immagino. <chuckles>
A molto, molto, delicati, ovviamente, metterlo nell'acqua, che tra l'altro, non può proprio bollire, ma deve sobbollire, ehm, in maniera non troppo forte, perché sennò, il rischio è che lo rompa, no?
Okay. Okay, sì.
E poi, eh, soprattutto, non devi cuocerlo né troppo poco, né troppo.
Okay, deve rimanere il tuorlo un pochino molle, un po pochino e okay. Sì, sì, sì, sì, come fosse un un uovo al mhmm mhmm, il classico uovo all'occhio di bue, insomma, che rimane sempre un po' più
Sì, deve rimanere fondente praticamente, e quindi Eh, ancora più f guarda, a un leggermente più fondente ancora, ed è proprio lì la difficoltà, perché ovviamente tu hai sì questo tuorlo, però, <chuckles> è dentro a dell'impasto, che comunque, dev'essere cotto!
Okay. Eh certo, quindi, ehm, non lo puoi con controllare diciamo. È una questione di minutaggio preciso, immagino.
Esatto, quindi hai sempre la sorpresa <chuckles> La prima volta non è venuto così bene.
Vabbè, vi siete perfezionati poi, o è stato solo un tentativo di 1 volta?
Sì. Mah, diciamo che, il vantaggio, quantomeno, è che lì, eh, era una v giornata bella piovosa, v davvero, davvero brutto il tempo, quindi, abbiamo buttato 1 raviolo alla volta.
Ah-ah, okay, <chuckles> quindi di d cioè è dive è diventato un passatempo quasi, diciamo, questo sì, sì, sì.
Abbia ci siamo settati sulla temperatura. Esatto, un gioco. Quindi, siam partiti con magari, che ne so, i i 6 minuti: "Ah, okay, è troppo. Allora, proviamo 5 minuti e 50."
Sì.